Yani, Kore dizilerinde ben şeyi seviyorum: Bölümler çok uzun olmuyor. 1 saat falan oluyor, hani, maksimum. Bu güzel en azından. Bir de, böyle, çok şaşırtıcı noktalara değinebiliyorlar. Mesela Squid Game'in konu konusu da gerçekten çok farklıydı, hani, diğer dizilerden.
Hı hı. Evet. Tabii ki de. Hı hı. Çok farklıydı. Evet.
Evet, böyle, bazen, hani, zengin kız fakir oğlan gibi, böyle, klişe gibi görünse de dizinin konusunu çok farklı yerlere bağlayabiliyorlar ve şaşırtmayı seviyorlar. O yüzden ben, emm, seviyorum, hani, Kore dizisini. Tabii onun da iyisi kötüsü çıkabiliyor. Bazen gerçekten çok sıkılıp da devam etmediğim diziler de oldu ama genel itibariyle, hani, tercih ediyorum ve izlemeyi seviyorum. Yani, tavsiye ederim. Böyle, yorumlara bakarak böyle bir seçim yaptığında Özellikle tarihî dizileri falan da çok güzel yansıtıyorlar. Evet, yani, tavsiye ederim. Eee, bir şans verebilirsin.
Hı hı, hı hı. Evet. Mutlaka. Hı hı. Anladım. Hı hı. Gerçekten mi? Hı hı. Mutlaka ben bir şans vereceğim çünkü dediğim gibi bu aralar biraz yeni bir şeyler, bilmediğim bir şeyler izlemek istiyorum ve o türü de hiç bilmiyorum. Ondan dolayı söyl Hı hı.
Hı hı. Evet son dönemlerde şey çok çıktı. Belki duymuşsundur. Prens dizisini izledin mi?
Eee, evet, izledim. Eee Evet. Evet evet, o da güzeldi. Ya, galiba son sezonu da çıkmış, onu henüz izlemedim. E, ama oraya Evet. Çok aslında farklı yaklaşıyor birazcık daha, eee, yani, tarihî komedi mi oluyor? Tam olarak bilmiyorum ama çok farklı açılar. Evet
He, o da güzel ve keyifli bir diziydi değil mi? Evet 3. sezonunu izledim ben. Sonra, eee, sezon finali. Absürt komedi gibi böyle, değil mi? Çok farklı, evet.
Evet, evet. Çok farklı açılardan yaklaşıyorlar. Ya ama, hani, şöyle bir düşündüğümde, eee, şuna da ben birazcık üzülüyorum: Son dönemde artık televizyonda, tamamen şahsi fikrimi söylüyorum, ama televizyonda ben izlenebilecek kalitede bir dizi kalmadığını düşünüyorum. Mesela açıyorum bakıyorum artık hepsi aynı şekilde. Hepsi, işte, bir, eee, senin de az önce dediğin gibi zengin kız fakir oğlan, işte, patronun çocuğu, eee, fakir bir kızla tanışıyor. Evet, evet. Hani, mesela bu da benim birazcık, eee, içimi kötü yapıyor ya. Eskiden böyle değildi çünkü televizyonda oturup bir şeyler izlenebiliyordu.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Maalesef. Herkeste yalılar. <chuckles>

Yani, katılıyorum. Ben de son dönemlerde, hani, Türk dizilerini genelde YouTube üzerinden izliyorum ama artık, böyle, o 2,5 saatlik dizi süresi beni gerçekten çok sıkıyor. İşte, uzun bakışmalar Bir de dediğin gibi klişeler artık, böyle, eee, konulara o kadar, eee, aşinayız ki, hani, tahmin edebiliyoruz sonrasında ne olacağını. Mesela şaşırtmıyor, diyebilirim eskisi kadar.
Hı hı. Çok doğru. Hı hı, hı hı. Kesinlikle, kesinlikle.
O yüzden hep, böyle, farklı yapımlar ya da farklı platformlardan falan izlemeyi daha çok tercih ediyorum.
Evet. Ya, ama bu platformların aslında belki de hayatımıza soktuğu en iyi özellik de girdiğinde o anda hangi türde bir şey izlemek istiyorsan tıklıyorsun ve bütün seçenekler karşına dökülüyor, içinden, eee, seçiyorsun. Eee, ve, hani, baktığında da mesela bu birazcık sinema sektörünü de sanki sekteye uğrattı çünkü insanların ben çok film izlemeye sinemaya gittiğini de artık görmüyorum. E, hani, onun da keyfi başkaydı ama artık, hani, böyle, insanlar kendi evini sinemaya çevirmeye daha çok önem veriyor sanki. Sen de öyle düşünüyor musun?
Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Katılıyorum sana, evet. Hı hı. Evet, sana katılıyorum, kesinlikle sinema sektörünü bence bu platformların çoğunluğu etkiledi. Eee, eskisi kadar tercih edilmiyor, diyebilirim. Hatta çok çok eski yıllarda daha böyle insanlar heyecanlanırmış film falan gelince sinemaya. Değil mi? Böyle, 70'ler-80'ler falan o dönemlerde. Maalesef platformlar birazcık bunu düşürdü. Evet, belki de doğru.
Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı, hı hı. Ya, bekliyorlarmış belki de. Evet, evet. Ama şu anda hiç öyle bir şey kalmadı, hani, film direkt geliyor ve geldiğini bile görünce öğreniyorsun.
Hı hı.